Quiero compartirte que, mm, en los en la última semana, de hecho, tiene un par de días que, pues, asistí nuevamente a a a mi academia de para para tocar guitarra. Estoy aprendiendo a tocar guitarra, y bueno, la verdad es que yo me sentía bastante estancado, incluso pensé en dejar la la academia porque sentía que no estaba avanzando, eh, que, pues, sí todo todo iba muy lento, ¿no? Y en esa pues desesperación, como que me me hice a la idea de asistir nuevamente, de de ir a una clase más, y si no veía algún avance, algo nuevo que que aprendiera, pues, iba a a desistir de de volver a a ir a esta academia. Entonces
Okey. Entiendo.
pues, resulta que yo iba como que ya con con esa idea, ¿no? Con el peor escenario, pero llegando eh, aprendo algo nuevo, o bueno, nos enseñan un nuevo ejercicio que me resulta bastante agradable, que digamos, puedo, o que más bien aprendí de de una forma, pues, relativamente rápida, ¿no? Con con cierta práctica, y el el profesor, el el instructor en ese caso, me me dijo ya casi al final de la clase: "Oye, sigue practicando, ¿no? Vas muy bien", y no supe cómo reaccionar, porque dije: "¿Realmente voy muy bien?" O sea, había otro chico, por ejemplo, que incluso, eh, le le salía mejor el ejercicio, ¿no? Y ya estaba como que avanzando más. Eh, le le pusieron todavía otro ejercicio más avanzado y yo dije: "¿Realmente voy bien?", como que no supe si si era, este, como que simplemente para animarme o o si era algo real. Entonces, quisiera preguntarte
Ujú. Okey. <chuckles>
si si yo tengo o, ¿cómo puedo aceptar esos cumplidos, esos, eh, comentarios positivos? Sin sentirme de repente incómodo como si no fuera algo real o o minimizarlos, ¿no? Como, pues, no no voy bien, <chuckles> entonces, ¿tendrás alguna recomendación?
Claro. Em, claro que sí, eh, solo me gustaría como, pues, profundizar un poquito más en esto, ¿no?, por ejemplo, em, esta situación te sucede, eh, digamos, cuando alguien, em, como t un amigo, un familiar, un compañero, el tu jefe. Eh, ¿alguien te te da estos cumplidos, o solamente en ciertos casos?
Ya. Creo que sí me sucede más de de forma general, eh, cuando igual mis amigos llegan a a darme un cumplido, trato como que de de minimizarlo, ¿no?, si me dicen: "Oye, este, mm, no sé, esa ropa se te ve muy bien", y yo soy como de: "Sí, se ve muy bien, no no no me veo un poco de tal forma o no se ve que no combina", cuestiones así con la familia igual, ¿no?, como de: "Ah, oye, se ve que sabes mucho de este tema y no, no no, pues, en realidad es algo que cualquiera podría saber", ¿no? Cosas así, entonces, creo que sí me me pasa en en múltiples, eh, lugares con con múltiples personas que que trato de, sobre todo, de minimizarlo, ¿no? Hay hay algunos cumplidos que sí, eh, me llegan a hacer sentir un poco incómodo, pero la mayoría son como que trato de de minimizar, de decir, pues pues no, realmente no es la gran cosa.
Claro. Oye, mm, em, me surgió esta duda de, ah, eh, preguntarte, ¿no?, o sea, ¿tú consideras que es minimizarlo o consideras que, eh, digamos, que es un poco de humildad, o de no parecer presumido o falso al al aceptar este cumplido?
Fíjate que es es una pregunta muy interesante porque no llego a distinguir la línea, ¿sabes? Eh, eh, en algún momento sí, lo lo en mi pensamiento pasa que lo hago por, no parecer, eh, presumido, ¿no? Por por no ser tan soberbio con con esas situaciones, pero, eh, hay momentos en los que siento que, como que me me paso de, de humilde, ¿no? O o o algo así, por por decirlo de alguna manera, porque sí me como que me, llego al al punto del menosprecio. Hay veces que yo digo cosas que hasta me siento mal, y en mi mente es: "¿Por-por qué dije eso, no?". <chuckles> O sea, realmente no, no me siento así, entonces híjole, eh, es difícil para mí distinguir esa línea ahora que lo mencionas.
Okey. Claro. Mm, ujú. Claro. Y ¿Y crees que que que esto se deba am, a realmente un tema de de, mm, de con de autoconfianza o de autoestima, más que más allá de de realmente, eh, no poder aceptar lo que te están diciendo? ¿O crees que lo hacen como en sentido de burla o algo así?
Pues, yo creo que, puede haber de ambas, ¿no? Digo, si si hay personas que veo, eh, convencidos, ¿no? Que que genuinamente me me dicen las cosas y y lo puedo notar en, en la forma en la que me lo dicen, en los comentarios que hacen, ¿no? En en la situación pero, mm, no sé si sea algo de de autoestima, eh, yo siento que también es esa parte de de lo que mencionabas, ¿no? De de no parecer presumido, pero es es interesante el, el cuestionarme si si es algo respecto a la autoestima, quizás sí lo sea, quizás, pues sí, de repente no me sienta tan tan bueno o o ya tenga como que muy arraigados estos pensamientos de me me cuesta mucho hacer una cosa, y creo que ahora que lo dices, pues sí, sí podría ser algo, algo relacionado con el autoestima.
Oye, pues, me gustaría, eh, pues, eh, comentarte un par de cosas que ojalá, eh, me gustaría que pudieras como implementar y y y considerar, ¿no? Sobre todo, em estas técnicas, eh, pues que pueden soler ser simples, ¿no? Eh, o parecer ser simples, aunque va a chocar un poco con con el pensamiento que naturalmente tú, tú, eh, implementas en estos casos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien te hizo un cumplido, algo como simplemente decir: "Ay muchas gracias". Eh, creo que podría funcionar, ¿no? Aunque en tu cabeza estés diciendo: "No, yo creo que sí, yo creo que no, yo creo que me lo está diciendo porque tal, tal, tal, ¿no?". Eh, al contrario, o sea, solamente dejarlo en: "Gracias". Para, digamos que resetear, eh, eh, tu cerebro, ¿no? O sea, en vez de emitir un un, digamos, un pensamiento negativo, es como, eh, abrazar este cumplido y y tomarlo como tuyo, o sea, como que realmente es algo, eh, un aplauso, ¿no? Para ti mismo. Entonces, em, eh, simplemente, eh, aceptarlo, eh, agradecerlo, creo que es el primer paso que me gustaría que que pudieras probar, ¿no? Eh, no más allá de de de decir algo más, simplemente: "Ay, muchas gracias". Y, y hasta ahí, ¿no? Eh, de inicio, digamos.
Okey. Claro. Si fíjate que es es una muy buena recomendación porque, mm, tal cual lo dices, ¿no? O sea, si si decía como de que: "Ah, gracias, eh". Pero solía complementarlo, ¿no? Con con otra frase como de: "Gracias, pero no soy tan bueno". O: "Gracias, pero, eh, tal cosa es mejor, ¿no?". Entonces creo que sí, eh, como que cortarlo en en simplemente: "Gracias". Sí, es algo que, que podría hacer que igual no no me vea como que a veces tan, pues tan menos, que no me sienta tan menospreciado, ¿no? Por mí mismo.
Exacto. Exacto. Exactamente. Y te digo, es como ir cortando estos estos pensamientos. Y justo, em, eh, lo que quería comentarte también era, eh, hacer estos pequeños cambios, ¿no? Que que que mini digamos que cambiar la polaridad del pensamiento. O sea, en vez de decir: "Eh, hay cosas mejores", o "no soy tan bueno", eh, cambiarlo hacia el lado positivo, ¿no? Eh, o sea, considerar el hecho de que si alguien te lo está diciendo, es porque posiblemente vio algo que, eh, que quizás tú no. Eh, no hayas, eh, como percibido, ¿no? Entonces, em, cambiar esta polaridad, y en vez de decir: "Eh, no soy tan bueno", eh, i igual y pensar, como que: <clicks tongue> "Igual y sí soy bueno", ¿no? O sea, s-si te das cuenta, el "no" lo quitamos de la oración, y y cambiamos este pensamiento a positivo. Y, entonces, el cerebro, en vez de verlo como un obstáculo, esa actividad, lo va a ver como una posibilidad.
Claro, mira, bueno, ahora que que lo mencionas, creo que también, me me puede ayudar bastante, el el tratar como que de de reformular estos pensamientos. Porque hasta me puede servir como como un ejercicio mental, ¿no? Incluso, para para digamos, apoyarme en en en otros momentos, que que también, lo lo necesite. El decir: "Meh", pues, incluso, como preguntarme: "No, no, eh, ¿realmente soy tan bueno?". Puede puede que sí, ¿no? Puede que por algo me lo hayan dicho, tal cual lo lo mencionas. Pero que sí, también lo lo voy a aplicar. Me va a costar, siento, un poquito más, que que la parte de cortar y decir: "Gracias", pero lo lo voy a intentar, para con la práctica, irlo un poquito dominando.
Exacto. Sí, claro. Sí, esto es un e es un tema más de de interior, o sea, de trabajar tu interior, no de tanto, como a la persona que te está emitiendo este cumplido. Si no, eh, interiormente, realmente empezar digamos, a lo mejor paso a paso, a creértela, ¿no? O sea, a a tener esta seguridad, de que, sí lo estás haciendo bien. Quizás, no tan perfecto como el de enfrente, pero, vas en camino, ¿no?, algún día vas a llegar a eso. Y algún día, con con práctica, con con dedicación, con entrega, pues, vas a llegar a ser igual, y hasta superior, al que hoy lo está haciendo bien, ¿no? Este, o sea, creo que, eh, también es un poquito, de empezar a creer en ti mismo, eh, en lo que eres capaz de hacer, y en lo que y en lo que ere eh, te Digamos, si si quieres lograr, pues eh, tienes que trabajar por ello, ¿no? Em, y bueno, también identificar, porque también en eh, digo, sobre todo entre amigos, ¿no? Identificar, qué tan sincero puede llegar a ser ese cumplido, o ese comentario, y qué tanto también, eh, entiendo que entre amigos, es como más broma y broma, este, mm, también saber cómo identificar, este este tipo de de pláticas, ¿no? Y y y en base a ello, pues, tomarlo, ¿no? Si es un cumplido, pues realmente agradecerlo. Y si es broma, pues igual, este, hasta contestar con alguna otra broma, o cosas así, ¿no? Eh, que normalmente suele hacerse, pues, entre amigos.
Ah. Ah. Ah. Claro, fíjate que tienes, eh, mucha razón, eh, especialmente, en en esa tercera recomendación, porque, pues sí, ¿no? Si si, digamos, ya no quiero acomplejarme tanto con con esa situación, de saber si si realmente, sí soy bueno, si realmente, sí lo estoy haciendo bien, pues entonces, m me pongo a a hacerlo, ¿no? A dominar esa esa actividad, esa habilidad, para decir para creérmela, ¿no? Y para saber que, pues, realmente, sí sí, lo soy, ¿no? Si si Digamos, si el el tema es que no practico tanto, pues entonces, practicar más, y demostrármelo a mí mismo. Y y pues sí, sí también, la parte de de identificar, lo voy a hacer. La verdad es que son muy buenas recomendaciones. Y bueno, yo te quiero agradecer mucho, por por dármelas. Y también por el tiempo.
Claro. Al contrario. Es un placer.